Allora chiaramente le rileggo, chiaramente, e cerco anche nelle note in cui magari la storia non c'entra niente, un punto di collegamento. E quind da qui parte tutto, magari c'è il post-it c'è la nota centrale, che poi fa partire tutta la narrazione che c'è intorno da, magari, note che potenzialmente no non cioè che che magari non possono possono non c'entrare niente con la storia al di primo acchito, però poi magari rileggendole, e collegandole a ciò che voglio raccontare, può essere un aspetto, perché magari una storia può avere diversi aspetti, no, e quindi in questo modo mi ritrovo con un con un corpo di di post-it, magari attaccati al muro, ehm, oppure semplicemente su un tavolo, che girano intorno all'argomento principale. Quindi sì, comunque in qualche modo li rileggo, mi ordine
Mh-mh. Okay. Sì. Nulla, certo. Okay. Okay. Mh-mh. Sì. Okay. E come decidi qual è l'argomento pri principale?
Diciamo che, mhmm, principalmente lo decido, mhmm, nel momento in cui vedo che una storia è molto forte, come dicevo prima, cioè quando è, mhmm, u tra tutte le note c'è quella molto forte, cioè c'è quella molto che su cui magari penso molto, su cui ho pensato molto, che continua a tornarmi in mente, no, ehm ehm, su cui su cui rielaboro tante cose, magari quella a volte è la c è la centrale, magari no, però principalmente è quella la centrale. Però, con solo quella centrale, chiaramente, si costruisce magari poco. Cioè a me interessa anche tutti i ragionamenti e sono interessanti soprattutto i ragionamenti vicini, cioè vicini come data, a quello a quello centrale, perché magari in quei giorni, prima o dopo, si vede che in qualche modo stavo arrivando a quell'idea e quello è anche interessante.
Okay. Mh-mh, mh-mh. Sì, sì. Cer Ho capito. Mh-mh. Sì. Okay. Sì. Hai capito. Quindi tu li me li dati anche queste note, cioè quindi tu hai le date su ah okay okay.
Quando riesco sì quando riesco sì, o a volte proprio si evince dal fatto che, mhmm, alcune idee corrispondono o comunque corrisponde il periodo. Quindi generalmente sì, ma a volte non succede, ma sono comunque collegabili e si vede.
Sì, certo. Solutament Assolutamente. Guarda, io non so cosa dire, ti ringrazio molto perché mi hai raccontato delle cose veramente interessantissime, di cui non avevo la minima conoscenza, per cui mi hai arricchito molto, ehm, e quindi grazie davvero, ehm, del tempo che mi hai dedicato. A presto.
<chuckles> Certo. Grazie, grazie a te per le domande.

Senti, oggi volevo chiederti, quando ti viene in mente un'idea che ritieni particolarmente utile e interessante, come fai a raccoglierla e a conservarla?
Allora, guarda, dipende in realtà. Ehm, dipende molto dalle idee, da dove sono, dalla situazione. Ehm, in generale, mhmm, quando mi salta in mente un'idea, mhmm, prendo il mio taccuino, che ho sempre dietro con me, la scrivo. Ma
Mh. Okay. Mh-mh. Ah. Ah, Quindi scrivi, fantastico. Non usi, ehm, supporti tecnologici, insomma.
Sì. Sì. Ehm Ehm, no, no, perché, mhmm, mi è successo una volta che mhmm, ovviamente mi segnavo tutte le mie note sul telefono eccetera, però poi quel telefono si è rotto, ho dovuto cambiarlo e ho perso tutto. Quindi, ehm, insomma preferisco da quell'episodio preferisco sempre segnarmi o anche solo uno schizzo, un disegno, dipende molto poi dall'idea e dal da ciò che voglio farne di quell'idea. Ehm
Eh. Eh, certo, hai perso Mh. Si. Certo. Certo. Ma di che tipo di idee parliamo?
Ad esempio, mhmm, fotografando mi mi mi piace molto, mhmm, raccontar storie, no, a a progetti, reportage. E quindi magari a volte cammino, insomma dipende dove sono e e mi ve mi vengono in mente idee, mi vengono in mente storie che posso raccontare attraverso attraverso la fotografia. E quindi questo tipo
Ah, okay, certo. Si. Okay, okay, perché questa è una cosa che tu cioè tu sei un fotografo, lo fai per lavoro o come passione? Ah, okay.
Sì, sì, anche, anche foto mi piace fotografare, mi piace il cinema, somma mi piace si sia il video che che che l che la fotografia, mi piacciono anche i romanzi in realtà, però non ho mai in realtà scritto. Ehm
Ah, pensa. Okay. Ma avresti una u un esempio da da raccontarmi? Sono molto curiosa, cioè, mhmm, n na una cosa che hai fatto magari di recente, un'idea che hai annotato di recente, come ti è venuta e cosa ti ispirato.
Si.